เข้ามาในร้าน เพราะ 1- 1 เลยเหมือนเปิดโอกาสในการขายให้กับร้านด้วยอะครับผม
ค่ะ แล้ว แล้วอย่างงี้ คือ โอเค คุณก็มี มี มี เนี่ยประกวด มีหน่วยงาน ช ราชการ อันนี้เป็นใน ในเรื่องของ ของ อะ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณแบบเหมือนกับเปลี่ยนไป แล้วอย่างเงี้ย คุณจะมีแบบเหมือนกับแตกไลน์ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น อา อย่างนี้ชุดไทย ไปหา หันไปทำชุดที่มันแบบ <tsk> ชุดแฟนซี ชุดประกวดอย่าง อะ ตรงนี้ก็คุณ มัน มันก็มีประกวดแบบอะไร นาง นางงามเยอะแยะไปหมดเนาะ เขาจะมีพวกเป็นชุดประจำชาติที่มันแบบ <tsk> โอ้โฮ ที่ ที่มันแบบแฟนซี้ แฟนซี แบบความคิดครี ครีเอทิฟ ความคิดสร้างสรรค์มากมายอะ คุณมีแนวจะไปทำอย่างนั้นบ้างไหมคะ?
ครับ ครับผม <chuckles> มีแนวไว้เหรอ กำลังจะบอกว่า โอกาสกำลังจะเข้ามาครับผม
อืม อ๋อเหรอ?
เพราะว่าแน่นอนเรา เราทำเกี่ยวกับชุดประกวดเนี่ย ในจังหวัดเนี่ยมาปีกว่า ๆ แล้ว เข้าสู่ปีที่ สอง แล้ว ใช่ และตอนเนี้ยการประกวดของ อ่า ไม่แน่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์ หรือว่าเอ็มยูที เขาเริ่มเข้ามาในจังหวัด และในจังหวัดผมเนี่ย เขาก็เริ่มติดต่อมาว่า อา ทางร้านเนี่ยสามารถทำชุด เพื่อไปซัปพอร์ตรูปแบบของการประกวดเหล่าเนี้ยได้ไหมอะครับผม อา ก็เริ่มมีการคุย ๆ กันอยู่ครับผม
เออ มันมี มันมีชื่อมา เนาะ เออ ชื่อเสียงมันมา เออ เออ ใช่ไหมคะ? เออ เออ เออ เหรอ ๆ อุ๊ย อย่างงี้อาจจะได้เห็นชุดคุณในเวทีประกวดมิสแกรนด์ หรือเอ็มยู ที แบบนี้นะ <laughs> เออ
เป็นไปได้ <laughs> ใช่ ครับผม เอ๊ย อย่างเอ็มยูทีอะ เขา เขาแบบว่าเขามาเหมือนกับ เอ่อ จริงจังมากเลยนะ เพราะเหมือนเขาเห็นงาน เขาเห็นงาน เขาเห็นคุณภาพชุดที่ขึ้นเวทีในจังหวัดแล้วไง
เออ อา
เขา เขาแจ้งมาเลยว่า มันโดดเด่นมาก โดดเด่นในชนิดชี้ที่ว่า ขึ้นไปในเวที เอ่อ ระดับประเทศได้เลย
โอ้โฮ เป็นแบบนั้นเลยเหรอ โอ้โฮ
ผมก็เลยคิดว่า โอ้โฮ ขนาดนั้นเลยเหรอ เราแค่ตั้งใจทำชุดให้ดีแค่นั้นเองนะ <chuckles> สะดุดตาขนาดนั้นเลยเหรอ อา ก็ต้องดูว่า ต่อไปโอกาสจะเข้ามาขนาดไหนครับผม
อืม ๆ ๆ เออ แน่ เห็นไหม เออ เออ คือ คือ เอาจริง ๆ คือ ด้วยความตั้งใจของคุณแหละ เหมือนกับงานใด ๆ ก็แล้วแต่ คือคุณแบบทุ่มเทเต็มที่ ผลออกมาที่ได้เนาะ มันก็แบบเหมือนกับ อะ สู่ สะ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสาธารณชนจริง ๆ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์เรื่องราวให้ฟัง ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็สวัสดีนะคะ
อืม ครับ ครับผม